Ah, sim, claro, claro, o karaokê na casa de um amigo sempre nunc nunca nunca falo não, sempre vou. <chuckles> Uhum.
Ah, então de show intimista você prefere, você gosta?
Prefiro, porém não é a minha opção número 1. Se bem que, eu sou agora eu sou forrozeira, eu adoro um um estilo de forró, né.
Não. Aham. Hum. Mudou também, mudou, vai mudando mesmo, é normal.
É, eu ainda eu escuto K-pop, porém, eh, devido a pessoas na família que são da região do Nordeste, eu comecei a me aproximar mais dessa cultura da minha família que não era tão explorada. E eu comecei a dançar forró, é um forró mais do sudeste, da região do Brasil, né. Eh, que era a região onde eu morava lá.
Uhum. Legal. Uhum. Uhum.
E muito e, assim, os forrozeiros gostam muito de sair, pra ouvir bandas tocando e para dançar ao mesmo tempo. Então
Hum. Olha, é, junta di diversão. Então você você gosta desse tipo de música hoje, que você então você sai, tem bandas tocando tem né, existe isso na na Europa, assim, que tem, né, bastante, hã, brasileiros que levam, né. Ah, olha.
Sim. Sim, sim, ainda mais na região que eu estou. Sim, eh, eu fiquei bem impressionada quando eu vim pra França, porque eu vi uma mistura muito boa de brasileiros e de franceses.
Hum. Olha, que legal.
Tipo, quase que cem por cento francês, nenhum franco-brasileiro, na no mundo do forró.
Olha, interessante.